Hello, good mor magandang umaga.
Hello po, magandang umaga din. Kumusta?
Eto mabuti naman, ikaw ba?
<smacks lips> Ako din okey lang, okey lang ako. Hmm. Dapat Mm.
'Yan napatawag ako kasi ano um, may sabihin ako sa'yo. Kasi habang naghihintay ako kanina dito ng ano 'no, start mag-work, ayan, sabi ko, "Ah, gagawa muna nga ako ng gawaing bahay." Tapos parang sabi ko, "Nakakatuwa, 'no, ang daming gawaing bahay." Pero iniisip ko ano nga yung pinaka-favorite kaya ng ng mga tao na gawaing bahay na na-e-enjoy?
O sige, ano 'yon? Oo. Oo. Mm. Oo, oo, mm. Ako, siguro, ang pinakaano, na-e-enjoy ko na gawaing bahay yung paghuhugas ng pinggan at saka pagluluto? Oo, hindi naman ako magaling magluto, ano, hindi naman ako magaling talaga magluto. Pero merong mga pagkakataon, alam mo yung 'pag nasa mood ka lang? 'Pag nasa mood ako, tapos ano, gusto ko talaga halimbawa meron akong kini-crave na isang pagkain, ganiyan. Tapos gusto ko siyang gayahin, pupunta ako sa YouTube, papanoorin ko kung paano lutuin, tapos ita-try ko. Na-e-enjoy ko siya para siyang ano, ah, stress reliever, oo, yung parang ganiyan, parang kang nag-cooking show. <chuckles> Tapos parang nakaka-relieve siya ng stress, iyon. Tiyak.
Mm. Oo. Oo, oo. Oo, totoo. Mm. Mm. Ah, pareho tayo. <laughs> Parang cooking show? Oo, totoo, totoo. Oo, ako din. Oo, kasi parang nag-i-imagine ka. Kunyari kahit ako minsan ano, nag-iimbento lang ako kunyari naiisip ko, gusto ko kumain ng, kunyari tuna pie, mga ganiyan. Mag-i-imagine ako, paano kaya ang gagawin ko na ano, parang alternative para makagawa ako ng crust? Kasi mahirap gumawa ng crust, 'di ba? Pero sa iniisip ko tinapay na lang, mga gano'n. Tap gagawa p gagawa ako kunyari minsan ng dough, yung ha harina na parang ano lang talaga, parang imbento-imbento. Tapos nagagawa ko naman, yun nga lang minsan, medyo palpak, kasi medyo medyo medyo matigas, mga ganun. Pero, like, ah, puwede na may next time may gagawin kong mas malambot pa, yung mga gano'n? Pero same tayo.
Mhm. <snorts> Ayan, mga ganiyan. Oo. Mm. Oo. Oo. Mhm. Oo. Oo. Oo. Hmm, oo, at tsaka mm, at tsaka na-experience mo ba yung ano, yung minsan gustong gustong-gusto mong kumain or gustong-gusto mong magluto, pero wala ka ng mga ingredients na kailangan mo? So, kung ano lang yung available sa ref, gano'n, gan
Oo, tap nag-aano nalang, alternatives.
Ayan, mal ta's minsan mag-iimbento ka nalang kung anong puwedeng kainin, kung anong puwede dun sa mga ingredients, yun.
Totoo, kung ano meron. Siyempre minsan wala ka namang mabibilhan mala malayo pa. So, nakakatamad lumabas. Oo, gano'n din ako, kunyari adobo? Kunyari ang 'di ba, adobo usually patatas ang nakahalo? Ko minsan ang available lang sa ref namin, carrots, mga sayote, yun nalang nilalagay ko, pareho lang din naman las m
Oo, yun, oo. Mm. Oo. Mm. Sa akin nga saging eh. <chuckles> Saging. <chuckles> Nakakatamis siya sa adobo. Oo, totoo.
Ay, oo, masarap din yun actually. Sa adobo. Oo, totoo. Ak tapos same sa'yo, ako din nag-e-enjoy ako sa paghuhugas ng plato, parang kasi naglalaro.
Mm. Mm, ako man. Ayan, totoo yan, hindi ko alam kung bakit, pero simula pagkabata ko, yun talaga yung gusto kong gusto kong parang pinaka-favorite ko talaga na ano, gawaing bahay. Kasi, ewan ko, gustong-gusto ko yung pakiramdam ng tubig at sabon sa kamay ko. Kaya hindi ako gumagamit ng gloves eh.
Oo, 'no? Ako din eh. Oo, ako din, hindi din ako nag-ga-gloves. 'Tsaka nakakatuwa yun talaga 'yung ano, 'pag nag-go-grocery din ako, kahit noon pa may pamilya na ako, talagang ano gina ginagandahan ko lagi 'yung mga sponge, tapos 'yung mga sabon na maganda talaga. 'Yung parang ayoko kasi 'yung may hugasin na parang, may ano pa, sebo pa. 'Di ba, may gano'n? <chuckles>
Mm. Oo. Ayan, Oo. Sebus ah, 'yan. Totoo, totoo. Maghahanap ka no'ng medyo maganda-gandang sabon. Totoo 'yan, maaappreciate mo 'yung ano, 'yung gawaing bahay 'pag magaganda 'yung mga tools mo, 'no? <chuckles>
'Yung mga sa Totoo, para sabihin mo, "Ay, sarap mag-di mag ano, hugas ng plato kasi ganito 'yung sponge ko." 'Yung ano alam mo 'yung nakakatawa? Parang ang liit na bagay pero ano, parang nakakatuwa siya. Mm, mm. Oo, gano'n.
<chuckles> Tama. Hmm, nakakatuwa pala, nakaka-happy. <chuckles> Mm, o kung Pero 'eto, may mga gawain ba na da dati ayaw mong ginagawa, pero ngayon nagustuhan mo na?
Ano, 'yung akin, ayoko talaga dati 'yung nagwawalis.
Oh, bakit? <chuckles>
Kasi ano, parang after ko magwalis, ano, pawis na pawis na ako agad, alam mo 'yung gano'n? 'Yung konting ano mo lang. 'Di ba, siyempre, parang effort na effort naman talaga 'yung pagwawalis. Pero ngayon, no'ng nagkapamilya na 'ko, siyempre, parang natuwa na rin ako kasi, parang feeling ko 'pag nagwawalis ako, umaayos 'yung bahay bigla. 'Yung alam mo 'yung nag-iiba 'yung aura, no'ng bahay? Kasi 'pag ha bago mo siya walisan, parang ang gulo-gulo, tapos 'pag nawawalisan mo na, parang biglang umaliwalas 'yung paligid.
Oh. Oo nga naman. Mm. Mm. Ah. Mm. Oo. Mm. Oo. Ah, tama nga naman. Mm.
Oo, gano'n 'yung naaano ko. So, kaya parang medyo okey naman na ako sa pagwawalis. Siyempre, no choice din, wala naman kaming katulong. So, 'yan. <chuckles> Kailangan ko talaga mag-yu oo, magwalis-walis. Eh, ang asawa ko naman wala din lagi, so, kami lang lagi ng anak ko. Ayan. So, ako talaga. Lahat.
Ayun na nga. Ikaw lang ang gagawa, 'no? Mm, oh, okey. Oo, okey. Ako naman, ang pinaka ano, 'yung dati ayaw na ayaw kong ginagawa 'yung paglalaba. Kasi, hindi ko alam mm, kasi no'ng kasi no'ng bata ako, no'n bala parang mga elementary, high school, no'n ako tinuruan ng nanay ko na dapat ikaw 'yung maglilin or maglalaba ng ano mo, um, underwears mo. Hindi mo dapat siya pinapalaban sa iba kasi underwear mo yun. Ba ta's may kinalaman yun sa hygiene mo, so, dapat malinis ka do'n sa part na yun, parang gano'n. So, that day, no'ng elementary ako, hindi ko alam, siguro kasi man manipis pa 'yung balat sa kamay, masakit siya.
Ikaw ba? Ah, talaga? Ah, oo. Sa iba. Mm. Mm. Mm. O, la yun o, nakakasugat.
Ayon, yung sabon, hindi ko alam kung matapang yung sabon, o manipis yung balat ko na kapag kinuskos mo siya oo, at saka ano, iha-handwash mo lang yung gano'n, 'di ba, lalo na yung sa ano, bra? Hindi mo naman puwedeng ilagay sa washing wachi machine 'yon, masisira, oo. So, iha-hand wash mo, ang sakit sa kamay, kaya ayoko nun. Pero nung tumanda na ako, siguro kagaya nung dahilan na ano, nae-enjoy ko yung sabon at tubig sa kamay ko, oo, yan, ta's parang, para na din nga akong naglalaro. Kaya ngayon, nae-enjoy ko na siya pero ano, ayoko pa din na naglalaba ng <smacks lips> ah, hindi na kasi meron ng ano, yung alam mo yung pang, ano yun, pang brush. <chuckles> Ayun, ayun ayun tsaka tabla, yung ganun, hindi na siya handwash lang, so iyon na lang. Pero ayoko pa din na naglalaba ng
'Di, bata pa kasi yung balat. Mm. Mm. Masisipa, mm. Mga bula. <chuckles> Oo. Buti hindi na nagsusugat? Ah, 'yun ang ginagamit mo. Mm, mm, mm. Mm. Pero hanggang ngayon, nagmamano-mano ka pa rin?
sa underwear, oo. Pero yung sa mga t-shirt or pants, oo, washing machine, sosyal na tayo ngayon nakaka-LL <chuckles>
Ah, pero sa mga damit, washing machine na. Oo, a Oo, totoo naman. Ako din mga underwear namin talagang handwash kasi ayoko, kasi hindi siya masyadong nata natatanggal sa washing, 'di ba?
Mm. Washing machine. Oo, tama, tama.
Oo, parang may minsan may ano pa rin, kahit na binabad mo na siya, meron pa ring stain. So, talaga oo ako din minamano-mano ko ta's inaano ko na lang dina-dryer ko na lang after.
May mga stain. Mm, totoo. Dapat 'Yan, oo, tama. Kasi ano din naman, pag ka merong stain halimbawa lalo na sa mga panty or brief. Ano naman din yun, 'di din masya 'di din safe kapag ka merong naiiwan na ano, mga dumi-dumi, 'di ba?
Mm. Oo, kasi ibig sabihin may mga germs pa 'yun, oo.
Oo, tama, ta's papasok sa katawan mo, iyon, hindi din siya safe, mm, 'tsaka yun. Et Pero eto oh sige go.
Mm, totoo naman. True, oo. Eto, hmm, 'no. Sige, ikaw, paano naman nakakatulong sa'yo yung paggawa ng mga gawaing bahay sa araw-araw na buhay mo?
Ano siya sa'kin, nung bata ako ayaw na ayaw ko 'yang ginagawa, as in lagi kaming nag-aano, nag-aaway ng mga kapatid ko, kung sino maghuhugas ng pinggan, sinong magwawalis, lampaso, 'pag nautusan ka na sa labas hindi ka na puwedeng gumawa sa loob ng bahay, mga ganiyan. Pero ako, ngayon na tumanda na 'no, ano ko siya, nagiging stress reliever ko siya talaga, nung minsan ano, halimbawa, kasi naka-work from home lang naman ako, so pagkatapos kong or 'pag in between sa trabaho kapagka halimbawa masyado ng masakit 'yung mata ko or masakit na 'yung ulo ko do'n sa mga ginagawa ko, hihinto ako sa trabaho, tapos magwawalis-walis ako sa ano, sa labas, sa bahay namin. Oo, nagiging gano'n na siya, hindi ko alam kung ano, kung paano siya nakakatulong, eh, napapagod din naman 'yung katawan ko kapagka ano, sa paglilinis 'no, pero ayun.
Nag-aaway. <chuckles> Hmm. Mm. Mm. Mm. Ah, okey. Parang ano mo siya, outlet. Outlet mo siya, oo. Totoo. Siguro, oo, ga 'yun siguro 'yung ano mo, parang ayun nga, outlet na nagiging outlet. Parang ibang ambiance naman except sa ano, after mo magwork, ganiyan, oo.
Oo. Mm, oo, tama. Siguro ano, sa work kasi ang gumagana 'yung utak mo, oo, pero dito sa gawaing bahay ang gumagana naman 'yung katawan mo. So, hindi mo hindi mo masyadong, kumbaga hindi ka naman nag-iisip kung paano mo wawalisin ang isang ano, 'di ba, ang sahig, basta magwawalis ka lang, parang gano'n. So, napapahinga din 'yung utak ko pagka ganun.
Utak, mm. Katawan. Oo. Totoo. Mm, totoo naman. Yung sa'kin naman nakakatulong 'yon kasi alam mo nung siyem pansin ko kasi kapag yung mga same age natin na yung hindi sila sanay sa gawaing-bahay, hirap na hirap sila mag-manage kung paano nila gagawin yung mga gawaing-bahay habang yung may pamilya na sila, yung parang ano sila pagod na pagod talaga sila. Samantalang ako, sabi ko, "Ha? Easy lang naman 'yon." Parang alam mo yung gano'ng feeling na parang ang dali lang naman nung ginagawa pero parang pagod na pagod na sila. Siguro ano maganda kasi nahasa tayo nung mga bata palang tayo, nagagawa yung mga gawain na gano'n. Hindi tayo masyadong nabigya bigla sa mga pa ano natin, sa sarili natin. Samantalang oo, samantalang sila parang ngayon lang nila naranasa na-feel sa sarili nila may kailangan silang gawin sa bahay, sila yung magluluto. Kasi siguro sinasanay sila na magulang lang nila yung gumagawa. Kaya maganda talaga na tinuturuan mo palang habang bata pa yung bata para hindi talaga siya tamad.
Mm, mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Totoo. Oo. Mhm, totoo. Ay, oo. Mm. Oo. Oo, ah, responsibilities? Ay, oo, ah, tama. Mm, oo, tama. Mm. Oo. Ay, oo, tama 'yan, tama yung sinabi mo, sang-ayon ako do'n. Kasi parang ano din 'yan eh, kahit sa trabaho magagamit mo yung hindi yung paglilinis talaga eh, pero yung ano, yung attitude at saka disiplina kapagka marunong ka sa gawaing bahay madadala mo siya sa trabaho, halimbawa, yung kagaya nung hal yung sinasabi mo kanina kapag nagwalis ka sa bahay niyo feeling mo ang aliwalas ng paligid, umaayos yung bahay niyo. Ano 'yon eh, organizational skills na 'yon, 'di ba? So, ano pagka in-apply mo sa trabaho hindi ka hirap na gawin yung mga trabaho mo kasi nakaayos na siya, parang gano'n.
Oo, skills. Oo. Mm. Oo. Totoo. Oo, parang ano, 'no, utak mo lang pero alam mo yung nakapila na sila, "Oh, dapat ito muna gagawin ko, next, ganiyan." Ah, parang ano ka, organize, totoo, totoo yung sabi mo na nagiging organize ka sa mga gagawin mo talaga. Tsaka pansin ko 'yon na kapag yung ano, hindi mo talaga naturuan bata palang yung mga bata, parang ano sila, ang hirap nilang utusan.
Ayan, oo, maayos. Oo, tama. Mm. Oo. Oo, totoo yan.
Hindi sila nagkukusa kasi pansin ko yun mal ano parang nako-compare ko yung pamangkin ko yung anak ng ate ko tapos yung anak ko. Kasi kapag nagsasama-sama kami kasi may mga time na nagsasama-sama kaming magkakapatid sa isang linggo ganon pupunta dito. 'Tas yun nakikita ko na pag inutusan sila yung mga pamangkin ko ng ma mama nila nung ate ko, ano, talagang parang ano sila alam mo yung bigat ng katawan na umano, na gumawa. Samantala yung anak ko siya pa yung nagvo-volunteer, "Mommy I'll do that." Gaganon siya oo, siya mismo. Oo, siya mismo yung nagakukusa talaga siya na kunwari maghugas ng plato kahit ano pa siya grade 1 pa lang, ah.
Oo. Pia Mm. Mm. Mm, oo. Mm. Hirap na hirap. Aya oo, nga. Mm, oo, sanay na siya. Oo, mm. Oo kaya
Oo, 'tas siya na talaga yung nag-aano, nagkukusa na kunyari magliligpit ng mga mga ga gamit niyang pinaglaruan niya siya talaga yung ano. Samantala yung mga pamangkin ko mama pa nila yung magliligpit. Magkaka-same-same age lang naman sila. Kaya sabi ko, "Ay, iba talaga kapag na-train mo yung bata kasi alam nila sa sarili nila yung responsibilidad nila sa mga sarili nila."
Oo. Oo. Oo, ah Mm. Tama. Oo, ayun tama nabi-build yung, ano, tama yung sinabi mo na yun nabi-build yung, ano, sense of responsibility sa 1 tao lalo na kapag bata pa lang siya kasi hindi naman mabigat yung mga trabaho na yun, eh, yung naglaro ka, nagkalat ka, ikaw yung oo, ikaw yung maglinis hindi naman mabigat yun sa, ano, eh, sa bata kaya dapat hangga't maaga pa hangga't bata pa sila turuan sila na, ano oo, para 'pagka mas malaki na yung responsibility nila hindi na ganun kahirap oo, hindi na ganun kahirap para sa kanila, tama.
Oo, assist assist lang, totoo, oo. Sa mga bata, oh totoo. Tine-train mo siya Hindi sila mahihirapan. Mm. Parang ano kumbaga parang sa game, level 3 na ganon, ganon. Oo, parang gano'n 'di ba. So parang hindi oo kasi kapag kunyari, eh, sila ay nag-start medyo matanda na level 1 pa lang sila, ay, naku, parang ano, ikaw din mahihirapan parang hindi mo rin sila binigyan ng responsibilidad sa bahay, 'tsaka sa kanilang totoong buhay na gagawin 'di ba?
Ayan, oo, tama. Pag bata pa, level 1 ka lang. Mm. Totoo. Mm, tama. Oo, tama 'yan kaya ako sabi ko sa sarili ko pag ako nagkaanak, 'yan ang 1 bagay na, ano, ko ipapasa ko sa mga anak ko kahit na sabihin mong kaya mong kumuha ng halimbawa ng katulong, kasambahay, kapagka i ikaw yung nagkalat, ikaw yung maglinis, parang ganun underwear mo, ikaw maglaba mm.
Ituturo, totoo. Mm. Mm, iba pa rin. Totoo, parang dapat ang katulong assist oo, tama yung underwear palang yun palang, eh, yung anak ko nga eh, kahit ganyan yung, ano, tinuro ko din sa kanila kasi tinuro din niya ng mama ko sa amin yung ginagawa mo na yung underwear, yung pa anak ko lang talaga hindi ko muna pinapayagan kasi ano nga, um, baka kasi ano hindi pa naman niya masyadong malinis yung, ano, pero alam mo na, ano, ko yun napanood ko kay Marian Rivera na yung anak daw niya na talaga tinuturuan niya daw ng ganon tapos inuulit na lang daw niya after.
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Malinis, oo. Ay, oo. Oo. Ayun, tama kasi ano yun di
Parang sabi ko, "Ay ganun pala dapat, 'no."
Oo, inuulit na lang para malinis talaga, eh, kasi parang kumbaga pinapagawa niya lang yun dun sa anak niya para matutunan hindi para linisin talaga yung dapat linisin.
Oo, oo. Oo, parang malaman niya lang ang responsibilidad niya sa sarili niya.
Mm, oo, tama ang galing nung ganun ano nakakatuwa.
Mm, kasi parang madadala niya yun sa paglaki niya maganda talaga habang bata talaga ite-train mo siya.
Oo. Tama, tama, pero eto kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, ano, sinasabi mo ano ka na, ah, may may family ka na, so, siguro sanay ka na talaga sa mga gawaing-bahay, meron bang bagong gawaing-bahay ang gusto mong subukan naman?
Mm. Mm. Mm. Siguro gusto ko matutunan yung mga nagpapanday.
Oh talaga?
Oo, kasi alam mo 'yon natutuwa ako tignan kasi 'pag mga, ano, yung mga yung nag-handy man yung mga ganon yung nagkukumpuni-kumpuni ng ganon, yung kunyari yung sira yung, ano, pupukpukin mo oo, yung mga ganon gusto ko siya matutunan kasi sabi ko ang astig kasi kapag ano babae gumagawa ng ganon. Kasi at least kahit ano kahit mga maliit na bagay magagawan ko ng paraan kahit wala yung asawa ko hindi na ako tatawag pa nung gagawa na magbabayad pa ako.
Oo. Opo. Ay, oo. Electric fan halimbawa yung mga ganyan. Oo. Hmm, oo. Totoo naman totoo nga naman sa mga gri halimbawa sira yung gripo niyo or tumutulo yung tubig sa gripo, 'no, kaya mong mag-isa oo, tama nga naman. Pero iyon, mm, salamat sa oras mo ah, nag-enjoy ako sa pag-uusap natin.
Oo, yung mga ganon, oo. Kasi para tipid din. Ah si Oo, salamat din sa'yo mag-iingat ka, ba-bye.
Paalam.